Aku kan sebentar lagi mau ngelakuin perjalanan nih Bang, eee, ke Singapura ya, dan waktu yang aku tentuin itu sebenarnya sekitar 5 hari nih. Jadi 5 hari itu memang full di sana ya, eee ya termasuk dari pulang perginya juga sih karena kalau dari kota aku ke Singapura sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, tapi, eee, setelah aku cariin kayak destinasi-destinasi apa aja yang ada di Singapura gitu ya, aku ngerasa kalau kayaknya 5 hari gak bakalan cukup nih untuk, eee, eksplorasi ini gitu. Malah kayaknya ya kalau yang, eee, mungkin diperkirakan mungkin bisa paling sehari kayak cuma datangin 2 tempat aja yang memang iconic bangetlah. Eh, tapi sisanya kan masih banyak banget ya berarti, nah di situ ngerasa kalau kayaknya 5 hari terlalu singkat dan terbatas banget nih waktuku untuk bisa menikmati jalan-jalannya itu karena memang tujuanku memang jalan-jalan sih ya. Nah, kira-kira gimana ya caranya supaya, eee, aku tuh bisa menikmati perjalanan yang menurutku cukup singkat ya kayak 5 hari gitu, tapi, eee, bisa semaksimal mungkinlah gitu ibaratnya ya? Kalau kamu ada saran boleh sih aku pengen dengerin.
Iya. O oh, gitu. Oke. Iya. Iya. Oh, gitu ya? Baik. Iya. Baik. Oke Kak, sebelumnya terima kasih nih Kakak sudah mau bercerita dan juga percaya sama aku ya untuk meminta saran dan bercerita tentang, eee, rencana Kakak untuk liburan gitu. Nah, pasti seru banget sih Kak rasanya bahwa Kakak sudah tahu nih akan melakukan liburan dan juga mungkin sudah menentukan, eee, tujuan atau kota yang, atau negara yang akan dituju ya. Dan juga iya, kalau boleh aku tahu nih sebelum aku memberikan beberapa saran yang nantinya bisa Kakak coba, kalau boleh aku tahu kira-kira ini Kakak akan berlibur, eee, sendiri atau bersama teman atau bersama keluarga atau dengan siapa nih Kak, Kakak akan liburan?
Iya? Ah oke sih. Ah betul banget. Oh. Oke, eee, aku liburan sama abang dan kakakku sih. Nah jadi kita itu totalnya ada 3 orang yang mana, eee, sebenernya kalau dari tugasnya sih masing-masing beda ya, kalau kakakku dia nentuin, eee, bukan nent iya dia lebih cari ke akomodasi gitu, kayak tiket pesawat, terus hotel. Terus kalau aku tuh lebih ke cari destinasi-destinasinya jadi ke mana aja yang harus didatengin per harinya gitu ya, sedangkan kalau abangku memang tugasnya untuk ngatur budget. Nah, jadi dia ngatur budget, mmm, eee, mungkin lebih di sananya sih, jadi sehari hari tuh bakal ngabisin uang maksimal berapa deh gitu dalam waktu sehari.
Oh, baik. Ya. Oke. Oh, gitu. Baik. Oke, wah, berarti ya cukup seru juga nih Kak karena, eee, ber-3 bersama saudara gitu ya, jalan-jalan dan juga Kakak sudah punya rencana dan juga pembagian tugas ya. Wah, ini cukup baik sekali nih Kak dan merupakan satu langkah yang positif ya di mana sudah ada penugasan dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, gitu ya. Oke, aku paham. Nah, terus Kak, eee, kira-kira nih, Kakak apakah akan menggunakan, eee, jasa travel dan tour atau tour guide di lokasi destinasi wisata tersebut atau memang Kakak yang akan menentukan dan menetapkan nih, destinasi-destinasi yang akan Kakak kunjungi nantinya?
Iya. Oh, iya. Ah, betul sih. Oh, oke. Untuk itu, eee, belum kepikiran sih ya untuk cobain mungkin pakai jasa, eee, tour guide atau apa gitu karena, eee, memang sebenarnya kalau Singapura ini sendiri kan jaraknya nggak terlalu jauh ya dari dari kotaku gitu karena dan ngerasa pun kalau, mmm, kayaknya tidak perlu banyak ini deh, eee, tidak perlu banyak terlalu banyak adaptasi karena yang pertama mungkin, eee, kayak bahasa yang digunakan pun sebenarnya masih sangat sangat bisa dimengerti gitu ya. Terus, eee, kotanya kan eh negaranya kan juga tidak terlalu besar ya jadi, eee, masih aman deh kalau misalnya masih dikerjain sendiri semuanya gitu, dan denger-denger dari teman-temanku dan juga kadang baca internet gitu ya, eee, Singapura ini bener-bener kayak tourist friendly, jadi memang dia menyediakan fasilitas yang sangat-sangat memadai untuk orang asing, untuk turis terutama yang baru datang pertama kali ke Singapura dan baru paham teknologi bahkan. Nah, jadi kayak orang tua pun pasti paham nih dengan cara sistem sistem-sistem, misalnya urusan transportasi gitu ya, atau mungkin untuk urusan penginapan, nah itu sangat-sangat dimudahkan, sehingga mungkin aku nggak kepikiran dan kayaknya pun bakal ngurusin sendiri deh, Bang untuk perjalanan kali ini ya.
Iya. Bener sih. Baik. Paham. Betul sih. Iya. Oh, oke. Iya. Oke, Kak, aku paham bahwa memang, eee, ternyata Kakak sudah punya persiapan juga nih, dan juga boleh dibilang Singapura itu cukup bersahabat ya dari sisi rute, kemudian juga untuk turis yang, eee, belum pernah ke negara atau kota tersebut, gitu ya. Jadi cukup mudah dipahami dan dipelajari nih secara rute dan juga destine destinasi wisata di negara tersebut. Oke, nah, kalau boleh aku tahu nih, Kakak apakah ada preferensi khusus ya untuk mengunjungi destinasi wisata? Mungkin lebih tertarik ke yang outdoor kah, atau yang ke indoor, atau yang seperti apa nih, Kak?
Heeh, betul. Iya, betul banget. Iya. Nah lebih, eee, lebih ke yang outdoor dan yang mungkin tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya kali ya, Bang. Misalnya ada, eee, tujuan destinasi yang, eee, dia memang iconic tapi ketika mau masukin itu juga tidak dikenakan biaya apa pun. Kayak misalnya, eee, patung la patung lion ya, patung singa gitu kan, itu kan lumayan outdoor dan tidak dibiaya tidak ada biaya apa pun kan buat masuk dan buat foto gitu. Atau mungkin kayak, eee, itu tuh, misalnya kayak satu gedung yang ada kayak mirip, eee, bentuk durian itu, aku lupa lagi namanya apa. Nah, terus, eee, ada jembatan layang yang memang dia bagus banget ketika malam tuh, aku juga udah sempet searching-searching dan tempatnya bagus lumayan icon iconic dan nggak mengeluarkan biaya apa pun gitu ya, sama mungkin ke
Oke. Siap. Paham paham. Iya. Baik. Oke.
eee, ini kali ya ke Sentosa Island itu juga pantainya bagus banget, eee, dan tidak meng mengeluarkan biaya juga gitu. Jadi lebih ke tempat outdoor sih ya lebih tepatnya ya, outdoor yang memang tidak terlalu inilah, tidak dikenakan biaya sih lebih tepatnya.
Wah, betul banget sih. Baik. Oke, paham, Kak. Sejauh ini aku sudah memahami situasi dan kondisi dan juga perencanaan atau preferensi Kakak ya, supaya nanti perjalanan singkat ya, ya karena waktu terbatas itu bisa lebih maksimal, aku punya beberapa saran nih, Kak, yang mungkin bisa Kakak coba nantinya ya. Oke, mungkin bisa Kakak coba untuk membuat itinerary nih, sederhana dan juga realistis ya. Mungkin bisa mulai menyusun jadwal dan estimasi waktu yang diperlukan gitu ya, yang mungkin memang, eee, sesuai dengan waktu yang Kakak punya nih. Terus juga sisakan waktu cadangan untuk istirahat atau, eee, jika ada kondisi tak terduga ya, gitu sih, Kak. Dan juga mungkin Kakak bisa memanfaatkan nih, transportasi yang cukup efisien dan cukup, eee, kompetitif ya. Mungkin bisa pilih transportasi yang paling cepat dan minim transit, gitu sih, Kak saran dariku, gimana kira-kira?
Oke. Oh, oke. Gimana tuh? Oke. Oh. Oh bener juga sih untuk masalah transportasi kayaknya mungkin bisa lebih dipersimpel lah ya, mungkin kayak aku harus tahu dulu nih, eee, rute-rute misalnya kayak, eee, MRT, atau mungkin kayak bis, atau mungkin kayak, mmm, taksi kali ya, mungkin aku harus cari tau dulu nih rute-rutenya, dan mungkin tarif yang dikenakan nantinya karena aku belum ada nih, eee, searching-searching tentang itu dan mungkin aja setelah tahu rute-rutenya kan jadi paham ya kayak, eee, rute s tercepat itu sebenarnya naik apa gitu, oke sih dan untuk waktu cadangan untuk istirahat, wah itu juga nggak kepikiran ya karena, eee, kayak kita tuh berusaha memaksimalkan 1 harian gitu untuk, eee, eksplorasi, untuk jalan-jalan padahal kan mungkin ada kejadian-kejadian yang tak terduga yang bisa saja terjadi gitu ya, dan mungkin memang itu harus disediakan kali ya, waktunya ya.
Betul banget. Betul. Betul banget. Iya, betul. Iya, betul banget Kak dan mungkin Kakak bisa coba juga nih dengan, eee, melakukan booking atau persiapan sejak awal ya, mulai dari transportasi dan akomodasi seperti hotel, tiket pesawat, tiket kereta, MRT, dan lain-lain, itu lebih awal, supaya bisa menghindari antrian dan juga kalau untuk beberapa hal seperti tiket pesawat dan hotel, itu biasanya kalau dari jauh-jauh hari bisa mendapatkan harga lebih murah atau bahkan Kakak bisa mendapatkan harga promo nih, dengan begitu akan lebih hemat dan efisien nih dari sisi budgeting-nya, gitu kira-kira saran dariku, Kak.
Oke. Nah, oke. Oh. Ah. Bener sih harus cari, eee, apa ya, dari waktu sebelum-sebelumnya kali ya, mungkin kayak, eee, aku kan perginya kan masih kayak beberapa bulan lagi, mungkin dari sekarang udah bisa nih booking-booking, eee, pesawat atau mungkin hotel ya, karena kan, eee, tentunya bisa lebih hemat dan, eee, bisa jadi ada promo akhir tahun kali ya? Wah, iya juga sih aku setuju sih ya untuk saran yang itu.
Iya. Betul banget, Kak. Betul. Betul banget, Kak. Dan mungkin Kakak juga bisa coba nih membuatkan daftar ya atau lis destinasi-destinasi wisata yang memang akan atau ingin Kakak kunjungi, gitu ya. Nanti dari daftar tersebut, nanti Kakak bisa melakukan prioritas nih, mungkin 3 atau sampai 5, eee, destinasi wisata yang menjadi prioritas utama nih, di mana memang lokasi tersebut tuh, memang jadi tujuan utama nih yang harus atau wajib dikunjungi pada saat Kakak liburan nanti gitu. Jadi dengan begitu, eee, Kakak punya, eee, rencana lebih matang lagi nih ya, supaya tidak ada destinasi wisata yang diinginkan itu terlewat. Gitu sih Kak dari saranku, gimana?
Iya. Oh, gitu. Oke, bener banget sih karena aku kan belum juga ada, eee, aku tuh belum ngelis-ngelis banget ya, sebenarnya masih kayak searching-searching aja nih di internet, kira-kira apa aja yang rekomendasi gitu ya, tempat yang mau didatengin, eee, dan belum juga menentukan prioritasnya, karena kan tentunya kan setiap destinasi tuh ada jaraknya ya, jarak tempuh dan juga waktu yang harus dihabiskan. Nah mungkin bisa diefisiensikan dengan cara, eee, aku ngunjungin, mmm, satu tempat yang berdekatan dalam waktu 1 hari. Jadi kan, 1 hari tuh bisa lumayan banyak ya dapetin dapetin, eee, tempat yang dikunjungin ya. Wah, aku gak kepikiran sih soal itu. Tapi sekarang aku udah jadi lebih lega sih Bang, udah jadi lebih tenang juga karena udah tau nih harus ngapain sebelum mungkin aku akhirnya memutuskan untuk pergi dan, eee, mungkin beli tiket dulu atau beli hotel dulu. Makasih banyak nih Bang atas saran dan juga waktunya.
Baik. Betul banget. Wah, betul banget, Kak. Iya, betul. Baik, sama-sama, Kak. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dan meminta saranku ya. Semoga saranku barusan bisa bermanfaat dan memaksimalkan waktu Kakak yang terbatas untuk liburan lebih seru lagi. Oke, terima kasih Kak dan sampai ketemu lagi ya.
Iya. Ah, oke.